Я уже достаточно долгое время скрываю от своей семьи, друзей и знакомых вот свое хобби- то, чем я увлекаюсь. У мя есть, вообще, 2 хобби, и я, в принципе, скрываю и 1, и 2 потому что бы они не считаются вот такими, в принципе, вот нормальными. Я вот, в принципе, такой работящий человек, вот, серьезный мужик, можно так сказать, и поэтому вот во мне видят такого серьезного человека. Хотя на самом деле у меня хобби- я люблю готовить, я люблю выпекать что-нибудь, какие-нибудь необычные вот пироги, вот выпечку, торты. Очень люблю выпекать, да и просто готовить обожаю, вот это мое хобби. И я люблю еще коллекционировать необычные вещи. В основном это какие-нибудь вот красивые вот фигурки, есть из "Лего" много фигурок, цветочки, всякие картины. Мне очень нравится обставлять ими свой дом, потому что выглядит всё очень красиво и необычно. И вот я вот как-то вообще не ст не хочу делиться, наверное, этими вот хобби, скрываю от друз от друзей и от семьи, потому что я думаю, меня просто не поймут с этими вот, э, фигурками и вот украшениями для дома. Многие меня посчитают, думаю, своего рода как будто каким-то ребенком еще, каким-то ребячничеством занимаюсь. А насчет готовки, я думаю, тоже вот меня могут многие не понять, что вот такой серьезный человек может готовить, э, что какое-то это безумство. Поэтому вот хотелось бы, может быть, какого-то совета услышать, как вот к этому, вообще, всему относиться.
Мгм. Ого. Мгм, мгм. М. Слушай, ну, у тя такие вдохновляющие хобби, а, кулинария и разные фигурки, особенно из "Лего", слушай, звучит очень здорово, и мне очень жаль, что ты скрываешь их от твоих б близких людей. Давай попробуем, э, посмотреть на эту ситуацию, может быть, с ней разобраться. И я думаю, что мы найдем с тобой какой-то выход. Я правильно понимаю, что ты, э, не говоришь об этом ни близким, ни друзьям, ни родителям, верно?
Мгм. Мгм. Ну да, конечно.
А скажи, а вот, ну, ты сказал, что там вот в твоем представлении образ такого сильного мужчины, да, ты упомянул слово "мужик", вроде бы эти хобби, они не соответствуют ему. Вот ты скрываешь, потому что тебе кажется, что тебя начнут осуждать, или, может быть, есть какие-то другие причины, почему ты это делаешь?
Мгм. Ну да, думаю, мне кажется, что меня, вот, будут осуждать, и во-первых. Ну, думаю, это да, основная, вот, проблема. Мне вот так, кажется, что, ну да, это как-то, вот, неподобающе может быть, не в не в норме вот общество
М, мгм, понимаю, а вот скажи, для тебя, ну вот, судя по твоему голосу, для тебя эти хобби важны, да, то есть они, наверное, тебе доставляют радость. Вот это действительно так, то есть они тебе доставляют положительные эмоции, правильно я понимаю?
Конечно. Да, это вот такая часть меня, которую вот мне нравится, и я вот часто люблю этим заниматься, мне просто вот нравится всё вот с этим связаное. Это приносит мне вот такую искреннюю радость и удовлетворение в жизни.
Хм, мгм, скажи, а вот в прошлом ты пробовал как-то поделиться этими хобби со своими близкими, и если да, то какова была реакция?
Ну, честно говоря, я не пробовал еще вот так делиться этими хобби, и вот ни разу не делился, вот, потому что как-то вот стеснялся своего рода этим делиться, поэтому еще как-то никому не раскрывал это.
М Я понимаю, ну то есть ты готовишь торты, и их ешь сам с' cам? <chuckles>
Конечно, да, либо я притворяюсь, что это кумил, купил кому-то подарок, не говоря что это я приготовил, и потом тихонечко слушаю, как кому-то нравится это кушать, и вот вот так хотя бы.
М, мгм. Я понимаю, ну, то есть, нра нравится, да, то есть, людям, как это, кажется те торты, которые ты готовишь, вкусными, да?
Да. Ну да, да.
Мгм, слушай, ну, это здорово. А вот всё-таки давай попробуем подумать про кулинарию, и пр приготовление пищи. Вот, э, на самом деле же, очень много известных поваров- мужчин и, в целом, вот, в традиционном, наверно, обществе, а, считается, что там какое-нибудь мясо, или что-то такое вообще должны готовить мужчины. Вот, как ты относишься к такому, ну, наверно, где-то стереотипу, вот к такому стереотипу, вот, и, ну, не кажется ли тебе, что в общем-то, если ты тоже расскажешь о о том, что ты мужчина, <chuckles> о о том, что ты готовишь, прости, пожалуйста, то это скорее может вызвать, ну, может быть интерес и там, действительно, интерес. И твои близкие это оценят, потому что, ну, в каких-то культурах действительно мужчины должны готовить и уж тем более мясо, как думаешь?
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм, ну да. Ну, в принципе, с одной стороны, да, если мясо, то думаю, не было бы претензий. Но я вот как-то больше вот по выпечке, пирогам, тортам. И как будто бы вот, э, мои родственники, в принципе, из себя такие из подсове подсоветских таких ещё стран, которые, вот думаю, считать будут, что это не не такая не мужское дело, не мужская работа, и поэтому вот получу некое осуждение с их стороны.
Ага, мгм. <coughs> А если вот, например, посмотреть, может быть, где-то в интернете или подумать о каких-то фильмах, вот где было на самом деле достаточно много поваров и они были мужчинами, и они в общем-то добивались достаточно больших результатов. Есть, кстати, много сериалов про про кулинарию и там в том числе про что-то сладкое, где поварами были мужчины. И мне кажется, даже советские такие фильмы были. Вот щас я, наверно, не могу тебе какой-то пример привести, но тем не менее. Вот, а скажи, э, твоё предположение, что родственники так подумают, оно оно на чём-то основано, то есть уже были какие-то ситуации, или это скорее просто внутренний страх без каких-то, может быть, подтвержденных аргументов?
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, это скорее вот такие вот факты, которые я знаю о своих родственниках. То, что они как-то скептически относятся ко всему такому вот, можно сказать, новому, необычному. И считают это своего рода даже ненормальным, поэтому я не удивлюсь, что будет такое отношение. Вот. И, конечно же, тому, что с моему хобби.
М, мгм. Слушай, ну, опять же, может быть, всё-таки, а, внутри там твоих родственников и друзей, а, на может быть, на твой взгляд, мнение какое-то неоднородное. Может быть, э, ну, как как тебе кажется, есть люди, которые скорее там, ну, может быть, более современные, да, может быть, кто-то из молодого поколения, да? Те, кто, в общем, так не считают, и, может быть, попробовать поделиться с ними, и заручиться какой-то их поддержкой? Тем более, если ты говоришь, что, э, всем нравится как ты готовишь, может быть, как-то прийти в гости, принести какой-нибудь какую-нибудь свою выпечку, и потом рассказать? Как думаешь, могло бы это получиться?
Мгм. Ну да. Ну, вот некоторым- да, э, моим друзьям, думаю, было бы нормально, если б я так сделал. Так что, в принципе, с некоторыми можно было бы даже попытаться. И думаю, может быть, даже нормальное, хорошее в вышло. Ну, не зна думаю, не со всеми бы получилось так.
Мгм, мгм. А, может быть, тогда попробовать начать вот с теми, а, с кем получилось? И дальше, например, если ты понимаешь, что есть люди, ну, которые могут достаточно негативно это воспринять- может быть, даже с ними условно не пытаться об этом говорить, да. А там, ну вот, если будут какие-то родственники, которым это понравится, которые будут этим вдохновлены. И там они будут радоваться за тебя. Может быть, а, как это, отпустить эту ситуацию, и они сами в какой-то момент расскажут, и расскажут со стороны? И их мнение, ну, возможно там, исходя из, а, а, каких-то отношений у вас в семье, их мнение будет более ценно? Потому что это не ты рассказываешь, да, о том, что ты это делаешь, а рассказывают другие, а, люди, которым, опять же, понравилось то, как ты всё приготовил. Может быть какой-то такой вариант мог бы тебе помочь?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Ну, кстати об этом я не думал, и, наверно, надо, да, попробовать, с такой вариант применить. Может быть, да, о он поможет вот как-то тихонечко так рассказать о родственникам о том, что вот моё хобби- вот такое.
Мгм. Может быть, опять же, я не знаю насколько ты там готов и тебе интересно там приготав приготовление каких-то таких, а, вкусностей к праздникам друзей или там родственников. Может быть, потихоньку начать, например, это делать. И там, о тебе какое-то такое, знаешь вот, молва и сарафанное радио начнет распространяться, и твои там родственники, о которых ты говоришь, что они могут там как-то немножко негативно к этому относиться, там, узнают об этом и, ну, наверное, будут приятно удивлены?
Мгм. Ну да. Мгм. Ну вот тоже вот, <chuckles> рисковать стал стало страшно, что я щас расскажу о том, как вкусно готовлю, вдруг так всем понравится, и всё. И сижу, готовлю постоянно для всех вокруг, все приходят. То тоже вот, не из да, не из крайности в крайность, да.
<laughs> Да, это может быть опасным. Да-да-да. Тут с на самом деле тут, да, действительно надо быть осторожным, чтобы не получилось так, что все начнут тебя просить готовить, э, на все их праздники. Не, ну в этом случае, я думаю, тебе будет как-то проще с этим работать, чем с тем, что, там, все, там, в какой-то момент могут, там, потенциально считать, что это профессия не та, которая ну не профессия, а хобби, прости,- которая, там, тебе интересна. То есть, может быть, тогда тебя, придется, как это, уже думать о том, э, на какие праздники ты можешь что-то приготовить, или, наоборот, там, ты будешь говорить, что, там, ты готов это делать, если, там, к тебе придут в гости. Ну то есть как-то о обыграть это, или, может быть, в какую-то шутливую форму свести.
Мгм. Да-да-да. Мгм. Ну да. Ну, в этом плане, да, было бы замечательно. А вот как вот сказать, тогда насчет того, что у меня 2 хобби- это вот коллекционировать такие фигурки? Думаю, это это гораздо от важнее будет объяснить, чем, э, вот, ка конечно, кулинарию и пов поварство.
Слушай, ну вот, э, я сейчас, э, думаю о том, что и c э, мне пришли в голову, э, вот эти вот все модельки, например, машин, которые были еще в советское время, да, если у тя родственники выходцы из советских времен. И там, на самом деле, очень много, э, разных людей увлекалось коллекционированием. То есть коллекционировали модели автомобилей, коллекционировали марки, коллекционировали монеты, и, в общем-то, ничего из этого не считалось каким-то таким, ну, как бы, неправильным. Может быть, если начать этот разговор с точки зрения именно коллекционирования, то есть нева неважно что люди коллекционируют, да, то есть марки же тоже были там с какими-нибудь цветочками, а модельки, кстати, были модели железных дорог, которые тоже коле коллекционировали. Там в том числе были фигурки и людей, и чего-то еще такого. Может быть попробовать в этом направлении как-то этот разговор завести?
Да. Мгм. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ну, я об этом направлении думал, это прям хороший вариант. У, думаю, да, вот стоит с такой точки зрения, м, з з зайти, что это своего рода вот такое хобби, как ит кт и есть как раз, что я люблю коллекционировать и думаю, да, могут понять. Так что, вот, большое спасибо, вот за столько замечательных идей, я не думал, что вот можно вот такими хитрыми вот способами, разными, вот тихонечко рассказать, и, думаю, меня услышат и поймут. Спасибо большое вот за такую большую помощь мне.
Мгм мгм. А тебе спасибо за разговор, и удачи тебе с твоими хобби, готовить и коллекционировать- это чудесные хобби. Всего доброго.